1 tuần sau bạn ạ, 1 tuần sau thì bạn ấy mới người ấy mới nhắn tin lại cho mình thì lúc đó mình vẫn tin tưởng bạn. <laughs> Người ta nhắn tin là
Ừm. Ừm, người ta nói sao ta? <chuckles> Tin tưởng trong vòng 1 tuần luôn á.
Ừ, mình lúc đó mình công nhận mình ngây thơ thiệt. 1 tuần rồi mà mình nhắn tin mình, đấy. Thì người ta nhắn á là "Ôi, xin lỗi, hôm bữa giờ máy tính anh bị hư anh hông có nhắn tin được", vậy mà mình cũng tin nữa. Ơ, hôm bữa thì, ờ, ờ, cái cái cái gần, kiểu mà lúc đó mình nạp bằng thẻ điện thoại á bạn, cái anh đó nó nói là thẻ điện thoại lâu quá hết hạn rồi bây giờ nạp thêm 20 nữa đi, rồi anh ấy sẽ chuyển một phát 400 cho mình luôn. Trời ơi! Mê. Ừ, lại tiếp tục mê. <chuckles>
<laughs> thương quá! À. Ờ, cũng tin, xong rồi Ừm. Trời ơi! Trời ơi! Nghe cái là nghe cái là tâm trí đâu mà còn điềm mà còn tỉnh táo được nữa, đúng hông?
Ừ. Lại bị lừa một cái nữa. <laughs>
Nghe cái là mê muội liền. Ờ. <laughs> Sao mà sao mà sao mà xui dữ vậy trời! Rồi lúc đó cảm xúc á ờ, rồi
Không phải xui đâu bạn, nếu mà nói thẳng ra lúc đó mình ngu quá!
Rồi, được à, ô kê, vậy ngu đi. Vậy thì khi nào mà mình mới nhận ra là người đa người ta sẽ nói xạo mình, người ta đang lừa mình?
Ừm. Cái lúc mà mình vô mình kể với mấy bạn mình nghe á là là "Ôi, mình gặp anh này tốt lắm, ảnh chuẩn bị ảnh cho tiền mình xài trong game, mình sướng lắm." Mấy bạn mình nói là "Thằng đó lừa đó, hổng có chuyện đó đâu", mình lúc đó mình cãi mà s s tới nỗi thiếu điều mà chuẩn bị đánh lộn với mấy bạn của mình luôn, mình binh cái thằng đó. <laughs>
À! Ừm. <laughs> <chuckles> Trời ơi! Ê, tính ra vì một người mà mình không biết mặt, không biết mũi mà mà mình là binh người ta hơn so với các bạn của mình ha, các bạn của mình đã cảnh giác mình rồi mà mình không tin luôn á. <chuckles>
Ừ. Đúng. Ừm. Có thể là lúc đó mình đã, gọi là, mình đặt niềm tin vào cái người đó quá là nhiều rồi. Bây giờ mình, kiểu như là, mình tự huyễn hoặc bản thân mình là mình chưa mất tiền, mình chưa bị lừa vậy đó. Đó.
Ừm. <chuckles> Trời ơi! Xong rồi mình cứ chờ vậy hoài thôi á hả?
Chờ vậy hoài luôn rồi tới tuần sau ảnh làm nhiều thằng khác nữa, ảnh tính làm phát nữa bạn. Lúc đó mình hiểu rồi: "Thằng này nó lừa mình chứ nó hổng có cái gì nữa đâu", ừ. <laughs>
Ừm. Hiểu rồi, nhận ra rồi, ngộ nhận ra rồi. <chuckles> Vậy cái cái cái lúc mà nhận ra vậy thì cảm xúc nó như thế nào?
Buồn lắm bạn, kiểu như, ừm, bị mất niềm tin á, mình tin người ta, mình đâu có làm gì người ta đâu. Mà, kiểu như, mình bị mình ờ, lúc đó mình xin tiền ảnh lại ảnh nói, à, thì ảnh nhận ra ảnh ảnh chặn mình luôn rồi xong. Rồi, cái vấn đề là mình đã binh thằng đó trước mặt bạn mình thì sao?
Rồi xử lý ra làm sao? Xin lại. Ừm. <chuckles> Ừm. Xém đánh bạn mình luôn mà. Vậy thì mà vậy thì ở phía bạn của bạn bạn xử lý ra làm sao nữa?
Đó. Mình giấu luôn chứ sao giờ, quê lắm! Không dám nói sự thật. <chuckles>
Đúng rồi, chứ nói ra là quê lắm á.
Và mình mình vẫn mình vẫn gặp tụi nó nói: "Trời ơi! Tụi bây cứ hổng tin tao, người ta mới chuyển tiền tao nè, đó, bây giờ <laughs> tụi bây cứ hổng tin tao người ta thật thiệt", đó, kiểu vậy đó bạn. Cái mấy bạn mình mới đều bắt đầu mới, kiểu là "Ủa, vậy thiệt hả? Vậy cho tao người đó đi, cho tao xin Zalo, xin Facebook đi, xin, ơ, Yahoo." Đó. Ừm, mình lúc đó nói: "Thôi bây giờ ảnh nghỉ rồi, ảnh không có làm nữa đâu." <laughs> Mình tỉnh bạn. <laughs>
<laughs> Trời! Ê, cái này là bạn đang bốc phét nè, đúng hông? <chuckles> Tham Rồi. Ừm. Thì tất nhiên rồi, khi <chuckles> Vậy là các bạn vẫn chưa nhận ra được là, ờ, bạn đã bị lừa, đúng hông?
Ờ, có thể là các bạn ấy đang 50-50 đó, tại mình lúc đó mình cái mặt mình tỉnh quá. <laughs>
Ừm. <chuckles> Ồ, rồi hông biết tới bây giờ bạn đã kể về cái cái cái lần lừa đảo đó cho bạn cho cái bạn đó chưa?